सही बात है। बिल्कुल, देखिए, मेरा भी यही मानना है कि कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। और इंसान की देखिए, फितरत ऐसी होती है ना कि असल में उसका बुरी तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है, बुरी चीज़ों के प्रति। और जैसे कि बताया कि आपका दोस्त भी करता है, तो मैं भी बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ कि देखिए वो वो कई बार आके रोएँगे सामने से अ, अपने दोस्तों से जैसे जब बात होती है, वही पैसे नहीं बच रहे हैं या फिर खर्च बहुत ज़्यादा है हमारा या यहाँ पे इतने पैसे खर्च हो गए। लेकिन वो आदतों में तो अपनी बदलाव करते नहीं है, अब दिन भर अगर आपको अगर रील देखना है या यूट्यूब पे फालतू के वीडियोज़ देखें। अब देखिए, उसी यूट्यूब पे कितने काम की चीजें उपलब्ध हैं। आप उन पे खाली व्यूज़ देख लीजिए कि कितना आएँ। ये जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहा होगा, उनके वीडियो पे व्यूज़ कम होंगे, और आप कोई क्रिंज कॉन्टेंट जैसे आप कह सकते हैं या कुछ अलग तरह की वीडियो होगी, तो उस पे बहुत ज़्यादा आपको व्यूज़ दिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कहाँ पे ध्यान रहता है हमारा। तो हालाँकि, मुझको लगता है कि बहुत सारे तरीके हैं एक अगर आप फ़ॉलो करें कायदे से। अच्छा, एक चीज और देखिए मुझको लगती है कि आज के डेट में देखिए पैसा बचाना ही इ अ, काफ़ी नहीं है। आज के समय में आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पैसे को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप केवल सेविंग करते जा रहे हैं, तो जाहिर-सी बात है कि पैसा तो आपका उतना ही रहेगा जितना आप हर महीने जोड़ रहे हैं। और अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास काफ़ी चान्सेस होंगे कि मतलब अ, अच्छे चान्सेस होंगे कि आपका पैसा ग्रो कर सकता है और बढ़ सकता है। और बढ़ेगा तभी आप कहते हैं ना कि जो इन्फ्लेशन है, महँगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप उसके साथ कह सकते हैं, आपको ज़्यादा उससे भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। तो ग्रो करना मे मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है अ, आज की डेट में। इन्वेस्ट करना तो फिर भी चलिए चलता है, लेकिन ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। जी।
अ, बे बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। <chuckles> <chuckles> जी। सही है। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। बहुत ज़रूरी। जी, जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अ, करना बहुत ज़रूरी है, और कहीं न कहीं जैसे आप बता रहे थे ना कि आपके पास हमेशा एक रकम रहेगी। ये मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति के पास एक इमर्जेन्सी के लिए एक रकम होनी ही चाहिए। कभी भी आप खाली हाथ एकदम अगर आप ज जी रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या है उम, क्योंकि आपके पास कब कौन-सा खर्चा आ जाए, आपको नहीं पता है, और उस समय आपको कहीं हाथ फैलाना ना पड़े, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि आजकल जो युवा हैं, तो उनके अंदर एक पैसे कमाने की चिंता है और वो अ, देखिए उम, चिंता मुझे लगता है थोड़ा-सा गलत है क्योंकि चिंता के जगह अगर आप सही दिशा में काम करें पैसा कमाना देखिए बहुत ज़रूरी है, वो तो मैं भी मानता हूँ। परंतु उसके ऊपर खामखाँ चिंता करने से अच्छा, उस चिंता के अभाव को अगर आप बदल के थोड़े-से उम, ऐसे अ, हो जाएँगे कि प्रभावित हो जाएँगे कि थोड़ा अ, फोकस हो जाएँगे, तो वो थोड़ा अच्छा चीज़ है। परंतु मैंने देखा है लोगों को, ऐसे ही बिना कुछ किए वो चिंता करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता चिंता करके क्या होगा? आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना, बैठे-बैठे चिंता करने से कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अ, हमारे रोज़मर्रा वाले जीवन में ऐसी क्या आदतें हम डाल सकते हैं, जिससे हम आर्थिक रूप से एक अच्छे मतलब अ, दिशा में बढ़ पाएंँ?
हाँ। हाँ। सही बात। बिल्कुल। सही बात। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। <chuckles> सही बात। बिल्क जी। जी।